जी, जी।
हाँ जी, फिर तो ऊपर से इसमें वेराइटी देखने का अपने को मतलब कि टाइम अपने पास लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ इसमें देख सकते हैं ना।
हाँ मिल बिल्कुल। जी, जी, जी, जी, बिल्कुल।
बट इसका एक सबसे बड़ा ऑफ ऑनलाइन का मेरे को एक थोड़ा डिसएडवांटेज ये लगता है कि इसमें जो अपने को प्रोडक्ट दिखाते हैं, वो अपने को कभी-कभार वैसे सेम मिलता नहीं है।
जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
उसमें थोड़ा-सा वो मेरे को वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ जाता है।
हाँ, हाँ, काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने ब यहाँ पे दिया कि आप मतलब जब आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो जो सामान आप खरीद रहे हैं या जिस तरह की जिस तरह से सामान को दिखाया गया ऑनलाइन, जो तस्वीरें, जो वीडियोज़ होती है ना, तो आपके मन में हमेशा ऑर्डर करते हुए थोड़ा-बहुत तो ये कह सकते हैं, एक शंका-सी रहती है, एक डाउट रहता है कि क्या जो सामान मैं मँगवा रहा हूँ, वो बिल्कुल जैसा दिखाया गया, वैसा ही होगा, मेरी उम्मीदों के मुताबिक होगा या नहीं होगा। क्योंकि वो उस अ, आप जो भी सामान मँगा रहे हैं, वो तो आप खाली ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे तस्वीरें देखकर ही मँगवा रहे हैं, जो प्रोडक्ट वहाँ पे जो तस्वीर जै हाँ, आप बोलिए।
हाँ, जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी और इसमें हाँ जी। अ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन में मैंने एक थोड़ा और नोटिस किया है कि इधर से वो ऑफर तो अपने को देते हैं, पर उसमें अपने को एक थोड़ा रेट का भी थोड़ा वो एमआरपी थोड़ा बढ़ा के बताते हैं।
जी, जी। हाँ, हाँ, होश बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
तो, फिर उसमें हाँ, हाँ तो उसके हिसाब से ऑफलाइन कभी-कभार ऑफलाइन में भी जाना चाहिए इसलिए ऐसा नहीं कि पूरा अपन ऑनलाइन पे डिपेंड हो जाए है ना?
जी।

तो उसका उसने डिस्काउंट करके मेरे को काफ़ी हद तक मतलब डिस्काउंट दिया तो मेरे को लगा कि अच्छा है मैं ले लेना चाहिए मेरे को ये वाला। तो मैंने वहाँ से ऑर्डर किया तो वो सेम मेरे भाई को पसंद आ गया तो मैंने उसके लिए मैंने सोचा कि इसको अपन मार्केट में ट्राई करते हैं ना देखते हैं क्या डिफरेंस आता है तो क्या हुआ कि वही वाला सेम मतलब है ना जो भी था मेरा जैकेट वही सेम पर उसके रेट में कोई डिस्काउंट नहीं था, कुछ भी नहीं था पर फिर भी मेरे को ऑनलाइन से सस्ता पड़ा वो। तब मेरे को समझ आया कि ये जो हमें यहाँ पे अपने साथ गेम कर दिए जाते हैं एमआरपी बढ़ा के या फिर हाँ, वही वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे। बाकी सबसे बेस्ट बेस्ट तो दोनों ही है अगर अपन ऑफ़िस वर्क में या किधर बिजी है बहुत ज़्यादा किसी को जैसे अपने दोस्त का बर्थडे है उसको गिफ्ट देना है तो ये ऑनलाइन का अच्छा है कि उसके एड्रेस पे डिलीवर कर सकते हैं। ऑफलाइन में थोड़ा वहाँ पे जाके अगर टाइम नहीं है तो फिर वो वो वाला में
उ, जी, जी। जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हाँ जी। बिल जी, जी।
तो मेरे हिसाब से तो दोनों अपनी-अपनी जगह पे सही है ना?
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा।

हाँ, तो वही ऑनलाइन में मेरे साथ तो एक बार ऐसे मैंने शोयू मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि मैंने शूज़ ऑर्डर किए थे नाइकी के, है ना? तो वहाँ पे नाइकी दिखा रहा है अच्छे से पूरा मेरे को पसंद आ गया शूज़, मैंने वो उसको शूज़ ऑर्डर भी कर दिया, वो आ भी गए। पर अभी वो वो डिस्काउंट भी अच्छा दे रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ भी नाइकी के चक्कर में मेरे को कुछ अलग ही नाम रिसीव हुआ, नाइक करके रिसीव हुआ, तो डिस्काउंट के चक्कर में एक तो धोखा हो गया मेरे साथ।
जी। हाँ जी। जी, जी। जी। जी, जी। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
फिर ऊपर से फिर दूसरा, वो उसका ऐसे इसका एक थोड़ा वो भी प्रॉब्लम है कि जैसे, अपने को चेंज करना है, एक्सचेंज करना है, कुछ भी, तो वो थोड़ा उसका प्रोसीजर लंबा हो जाता है। तो अपने को जैसे आज कोई चीज़ चाहिए या फिर वो अगर अपने को पसंद नहीं आये, तो फिर वो एक वीक जा के फिर अपने को जाके मिलेगा। तो थोड़ा अगर शॉप से करते हैं, तो, वहाँ पे जाके पसंद ना आये, तो फिर 1 बार 2 बार जाके चेंज कर लेते हैं। वहाँ पे। तो ये सबसे मेरे को एक ऑफलाइन का ये चीज़ अच्छा लगता है कि, कोई दिक्कत नहीं आता तो डिफ़ेक्ट है चीज़ में तो। पहली बात तो मिलता ही नहीं है, हम देख के लेते हैं चीज़।
जी, जी, जी, जी। हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अ जी, जी, जी। अ हाँ, हाँ, हाँ।

हेलो।
हेल्
हाँ, नमस्ते सर कैसे हैं आप?
नमस्कार सर मैं बहुत अच्छा हूँ आप बताए।
सब बढ़िया। तो सर ये अपना
तो हाँ, बोलिए।
हाँ जी, तो यही मैं बोल रहा था कि ऑनलाइन खरीदारी या फिर बाजार जाकर खरीदे देखते हैं टॉपिक पे कौन-सा पसंद है, है ना?
जी।
तो, मेरे हिसाब से तो दोनों ही बेस्ट है अपनी-अपनी जगह पे।
हाँ जी। हाँ जी।
ऑनलाइन का देखें तो अपनी जगह पे वो सही है, ऑफलाइन का देखें तो उसमें थोड़ा वहाँ पे जा के थोड़ा बहुत, मार्केट में, लोगों से भी देखने का मौका मिलता है लोगों को कुछ थोड़ा फिर ऐसे रेट का भी अपने बार्गिंग वगैरह कर लेते हैं।
जी, जी। हाँ जी।
और हाँ जी, तो ऑनलाइन में अपने को एक ये फायदा है कि न टाइम बहुत बचता है ना इसमें, कि घर पे बैठे-बैठे अपन कुछ भी अपने को चाहिए तो उसको अपन खरीद सकते हैं।
जी, जी, जी। बिल्कुल।
और वो आप आपके हिसाब से कि कौन-सा बेस्ट है कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन है?